Okay.
Ehm, poi c'è stato l'organizzatore della serata che mi ha detto qualcosa tipo: "Vabbè, ma comunque ti devi abituare a fare le interviste, ad essere in un certo modo, cioè questo lavoro comunque comprende anche questa cosa qui". Ehm, okay, ho portato a casa il mio disagio e ho deciso che la prossima volta, ehm, dirò di no. <chuckles>
Okay, giusto.
Perché alla fine, boh, cioè io sono un'artista, non sono una non so, una lav una che lavora in ufficio, che deve per for
Sì, non vendi un prodotto, non vedi un prodotto, vendi tra virgolette le tue "d" racconti le tue emozioni a modo tuo, ecco, t racconti te stessa a modo tuo traverso la musica, certo. Allora, per quanto riguarda me, in che modo ho cambiato il modo di vedere me stesso e gli altri: ehm, me stesso non l'ho cambiato affatto. Mhmm, ho mhmm, diciamo che ho cambiato che come te ho deciso di non scendere più a compromessi, anche se ovviamente ho dovuto un po' modificare quello che era il mio stilo di vita, ma per motivi puramente economici, ma a parte questo ehm, però contentissimo di averlo fatto.
Sì. Esatto, quindi se sono un'artista Mh-mh.
E poi collegato a questo, come vedi gli altri: ehm, io vedo la maggior parte di persone come criceti che corrono su una ruota, ma non si sono scelti loro la direzione, non si sono scelti neanche la ruota e non scelgono neanche di correre, perché ormai sono talmente abituati a farlo che vanno avanti per per abitudine, certo. <sucks teeth> Quindi v gli altri li vedo così, in maniera molto negativa, ehm, e molte volte mi dispiace anche per loro. Quindi non è un'espressione di rabbia né di rivalsa, ma semplicemente di dispiacere, perché a riuscire secondo me a conoscere se stessi, e conoscere se stessi sapere ciò che si ama, ciò cosa ti fa star bene, cosa ti fa star male, è la più grande conquista, secondo me, che una persona possa fare nella propria vita.
<chuckles> La ruota. <chuckles> Ma che bella metafora.
Quindi chi non ce l'ha, mhmm, mi vien da dire: "Mi dispiace, spero che ci arrivi il prima possibile".
Sì, <chuckles> son d'accordo. Bellissima la metafora dei criceti. Penso che mi rimarrà in testa per sempre quest' immagine del criceto sulla ruota.
Grazie, grazie mille. <laughs> Vabbè, se ci scriverai qualcosa magari, <laughs> fammelo sapere.
<chuckles> La canzone sui criceti, bellissimo.
Grazie, ti ringrazio tanto. Ehm, eh beh, diciamo che abbiamo anche risp faccio rispondere te adesso: come pensi che sian lezioni simili che tutti dovrebbero imparare e se sì, quali?